โอ้โฮ วันนั้นจะเป็นวันที่แบบทุลักทุเลมากเลย เอาง่าย ๆ เลยมันจะบ่งบอกได้เลยว่าเราอะตื่นสายมาก แล้วทุกอย่างอะค่ะมันจะดูรีบไปหมดเลย รีบแม้กระทั่งจะขับรถไปทำงาน รีบแม้กระทั่งเจอไฟแดงแค่ไฟเดียวก็ "ทำไมรู้สึกมันนานจัง?" เพราะว่าความ เร่งรีบ น่ะค่ะ มันทำให้ทุกอย่างอะดูช้า ไปหมด เลย ซึ่งมันผิดกับวันที่เราตื่น ส เช้ามา ก็มากินกาแฟหอม ๆ มีเวลาแบบบรรยากาศชิล ๆ กับตัวเอง ซึ่งใน 2 วันเนี้ยนะคะ หนูอะจะสังเกตได้เลยว่า มันจะเป็นระหว่างวันอะมันสามารถส่งผลระหว่างวันได้เลยนะ เพราะว่าวันไหนอะที่เรา โอ้โฮ รู้สึกว่า บิลด์ ตัวเองอารมณ์ดี กินกาแฟหอม ๆ ก่อนไปทำงาน มันก็จะเจอแต่เรื่องดี ๆ งานมันก็จะรู้สึกว่าผ่านไปอย่างราบรื่น ใช่ไหมคะ แต่ถ้า ถ้าวันไหนอะ รีบไปทำงานแม้แต่กาแฟก็ไม่ได้กิน ไปทำงานมันก็จะหงุดหงิด ชีวิตมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง เพราะว่าเราไม่ได้เติมกาแฟก่อนไปเนี่ยค่ะ แล้วทุกอย่างอะมันก็จะดูเร่งรีบไปหมดเลย ไอ้ด้วยความที่เร่งรีบของเราน่ะ การงานมันก็จะทำให้เราสะดุด มันก็เกิดการที่แบบว่า เราจะเจอสภาวะอารมณ์เราหงุดหงิดในการทำงานได้ค่ะ ซึ่งอันเนี้ย โอ้โฮ เป็นอะไรที่เราไม่ชอบมาก ๆ เลยอะค่ะ
<chuckles> อืม อือ ๆ อืม อืม อืม โอ้ อันนี้ก็คือเหมือนกับว่า ตัวแปรของเราอย่างหนึ่งนี่ก็คือกาแฟเลยใช่ไหม? หมายถึงว่าแบบ โอ้ เรา เรา เราชอบมากเนาะ ถ้างั้นน่ะ อุ๊ย แล้วอย่างงี้เนี่ย อยากจะขอสอบถามนิดหนึ่งครับ แล้วมันแบบมีอย่างอื่นอีกไหมที่ยังทำให้เรารู้สึกแบบอยากที่จะตื่นไปทำงานอีกอะครับผม? แบบเป็นความรู้สึกของเรา อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ ใช่ ค่ะ อ๋อ มีนะคะจริง ๆ แล้วอะ มันก็อาจจะมีบางช่วงหนึ่งที่ว่าเรารู้สึกว่า โอ้โฮ การทำงานช่วง เนี้ย มันดูแบบ อ่า แฮปปีจังเลย อาจจะเป็น อ่า สถานการณ์ในทำงาน ในที่ทำงานช่วงนั้นน่ะ อาจจะมีแต่เพื่อนร่วมงาน ดี ๆ สภาพการทำงานมันดูเป็นพรอเจกต์ที่ไม่ได้เครียดอะไรมากนัก มันก็เลยเป็น เป็นการทำงานที่แบบผ่อนคลายค่ะ อันเนี้ยมันก็สามารถที่จะอยากให้ไปทำงานได้เหมือนกันนะคะ ถ้าเทียบกับ โอ้โฮ พรอเจกต์ยาก ๆ แล้วก็ โอ้โฮ! อะไรแบบเนี้ย มันก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันมาก ๆ เลย ถ้าอย่างเช่น ตัวหนูเองน่ะ ถ้ามันเป็นพรอเจกต์ที่แบบว่า "อุ๊ย! งานเนี้ยหมู ๆ" อันเนี้ยจะ รู้สึกว่าอยากไปทำงานมากเลย เวลาไปทำงานมันจะรู้สึกมีความสุข ซึ่งต่างจากพรอเจกต์ยาก ๆ ค่ะ อันเนี้ยก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะ อา ค่ะ
อืม อืม อือ ๆ ๆ อือ ๆ อืม อืม โอ้ แสดงว่าเราเป็นคนชอบ challenge สิครับ ถ้างั้นน่ะ <chuckles>